آه، بعد مح بعد محاولات كتيرة أصلًا، بسنين كتير قبلها كنت باحاول، واللي هي ما بتمشيش مثلًا وكنت اللي هو كانت حاجة مهمة أوي، نقطة مهمة أوي كانت اللي أنا كنت دايمًا ما باكمّلش بالخطوة اللي أنا عايزها، بسبب إن أنا كنت الدراسة تبدأ فاللي هو خلاص بقى أوقّف واركّز في الدراسة، اوقّف واركّز في الدراسة سنة بسنة. فلحد بقى إيه، ما قُلت لأ، وك واللي هو جات بقى اللي هو ك ابتديت بقى أجيب شغل، وابتديت اللي هو إيه، أمسك دولارات ومش عارف إيه وكده، والفلوس جَرِت في إيديّا. فلقيت ولقيت نفسي خلاص اعتمدت على نفسي بشكل كامل وكده ومش عارف إيه، وأنا من الأول أنا ما كنتش حابب هندسة، ما كنتش عايز أخشّها.
آه، كمل بقى كمل. إمم. امم. آه. كويس. آه، حلو أوي ده. يعني أنت مش دخلتها أصلًا وأنت مش حاببها.
آه، دخلتها يعني أنا كنت متّفق مع أهلي في الأول إن أنا م حتى لو جِبت 100% في الثانوية العامة أنا مش داخل هندسة، وقالوا لي: "ماشي، تمام." ومش عارف إيه، ولمّا جِبت 96% لأ، لازم بقى تُخش ومش عارف إيه، كانوا بي
إمم. هُم اللي أجْبَروك على ده، يعني هُم اللي أجْبَروك إن أنت تُخش الكلية.
آه. آه، وف
يعني أنت يعني أنت ما كانش لك حِلم كده إن أنت تُخش هندسة دي خالص؟
لا لا لا لا لا، ولا ولا ولا أي حاجة وكنت م مش عايز الكلام ده ولا عايز ع كنت عارف إن أنا هاخش الكلية هاتسَحَل فيها ب5 6 سنين مش هاعمل أي حاجة جنبها، واللي هو هاتخرّج بقى و واعمل شيفت كارير بقى زي ستات. طب، وليه؟ كنت أخُدها كنت اخُدها من الأول بقى من قاصرها.
إمم. أيوه، أيوه، أيوه، فاهمك تم هو أنت آه، يعني أنت كده بتعرّف ب أنت بتشوف الحِلم إزاي؟ يعني أنت بت لمّا بتيجي تقول أنا باحلم مثلًا، الحِلم ده بيكون قدامك إيه؟ بتعرّفه بقى بفلوس والّا بتعرّفه ب بطيران بقى بأحلام كبيرة كده مش هو مش مشكلة إيه اللي جاي من وراها؟